Mm. Um, siguro may na nagkakaroon din ng positive doon. Kumbaga para bang, um, siyempre may mga, ah, short-form videos na nagbibigay ng parang motibasyon, 'di ba? So, 'yan, isang uri ng parang communication 'yan na binibigay ng mga content creator na i-improve nila 'yung, ah, ma na magkaroon ng improvement 'yung parang kanilang mga audience, 'di ba? Ah, nagbibigay sila ng positivity, ah, pero sa commu kung talagang communication, pag-uusap, pwede rin naman. Oh, ah, mag, ah, record ka, short lang. Oh, "Hoy, nandito ako, oh, nasaan ka na?" Send, 'di ba? <laughs> Paki papakita mo, "'Eto 'yun, oh, 'andito ako sa gan'tong spot. Nandito nandito ako sa may kanto ng 7-Eleven o kaya ng Alfamart." Tapos o i-send. Oh, makatulong din. <laughs> 'Di ba? Oo nga.
Yes. Ah. <laughs> Oo, totoo, 'yun 'no. Hindi, totoo naman, oo. Kumbaga, 'yung mga short film, eh, malaking bagay 'yan. Kasi 'di ba, 'pag halimbawa hindi ka pamilyar sa isang lugar, makakatulong din 'yung makakausap. "Oo, alam ko na 'yan. O sige puntahan na kita." Oh, 'di ba ganun? Totoo 'yon.
Mm. Oo, oo, totoo naman. Nagagawa ko nga 'yun, eh. <laughs>
Oo. Oh. <laughs> Ako rin, ah, guilty naman ako diyan. Pero ano, ah, gayunpaman 'no, maraming-maraming salamat sa mga ibinahagi mo. Ako talaga ay lubos na natutuwa na napag-usapan natin tungkol 'tong usapin na 'to.
Oo. Mm. Ay, oo naman. Ako'y talagang masaya din na nagbigay ng aking mga experiences para sa ganitong pag-uusap natin. Maraming salamat at paalam!